Non, mais clairement et puis c'est surtout en en en éveillant un petit peu les consciences et et heu, en en donnant le plus d'outils à à à nos gamins que justement, heu, les choses pourront changer quoi
Ouais. Ah il y un truc que j'avais oublié de mentionner
parce que ça, c'est ça le problème. C'est ouais?
dans les valeurs il y a aussi, heu, il y a il y a un problème qui revient tout le temps et qui revient beaucoup même de nos jours, c'est le harcèlement à l'école. Que ce soit à l'école, que ce soit dans la vraie vie
Ouais. Ouais c'est vrai. C'est vrai.
ben, il y a il y a des gamins qui se sont, heu, même suicidés pour ça. À cause du harcèlement.
Oui, heu, tout à fait, ouais. Ouais clairement ça ça ça va trop loin. S sous couvert, heu, de populaires impopulaires ou de de gens qui partageaient pas du tout les mêmes opinions qu'eux, ouais c'est vrai que c'est c'est quand même vachement aberrant quoi. C'est c'est c'est souvent ce c'est triste, en fait, d'en arriver là, heu, en
Ouais tout à fait. <coughs> Ouais tout à fait.
mais de toute façon ça c'est ouais.
Ben, dis-toi que l' dis-toi qu'en France on voit les répercussions mais, heu, il y a enfin dis-toi qu'on a beaucoup moins de drames comparé aux États-Unis. Parce qu'eux, mais vraiment, heu, c'est c'est une autre planète.
Oui, oui c'est vrai. Oui, oui c'est vrai, c'est vrai.
C'est ça qui va conduire aux fusillades, c'est ça qui va conduire à des actions comme ça, quoi.
Ah, mais clairement, clairement, et encore une fois la désinformation, les réseaux, heu, l'instrumentalisation heu heu, des peurs, des craintes, heu ouais, ça c'est ça c'est
Ouais.
c'est super important, c'est super important pour eux et du coup ils ont l'impression de défendre leur drapeau et ça ça arrive à ce genre d'extrême quoi, alors que bon, le sujet est vraiment pas du tout à ce niveau-là quoi
Ouais, tout à fait. Ouais tout à fait, ben, ils se prennent trop au sérieux.
puis genre on a la chance, heu, de pff, ouais. Ouais c'est ça de ouf, clairement, clairement, clairement.